जी, देखिए बिल्कुल सफलता मिली है, मैंने मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आदतें देखिए मुझे अपनाए हुए केवल अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो देखिए मैं आपने आपको लगभग एक मतलब आइडिया बता देता हूँ कि मुझे इससे क्या-क्या फायदा मिला है अपने बिज़नेस में मुझे इस खास तौर से। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सबका मेरा गोल भी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ और अपने परिवार को जो है सुख सुविधा प्रदान कर सकूँ। तो देखिए अब से 6 महीने पहले से जब से मैंने ये आदतें स अपनाई है, उससे पहले क्या हो रहा था कि मेरा जो प्रॉफिट है साल का वो लगभग मैं कहूँगा कि 5 या 6 लाख़ रुपये ही बन पा रहा था मेरे बिज़नेस से। लेकिन देखिए जब से मैंने ये आदत अपनाई है मुझे अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो सिर्फ केवल इन 6 महीनों में ही मेरा जो प्रॉफिट है वो 6 लाख़ रुपये के पार जा चुका है, तो ऐसे में जो है मतलब मैं कहूँगा कि मुझे पता है कि साल का आखिरी होते-होते वो नंबर दुगुना हो जाएगा। तो ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो मुझे यही लगा है और उसका देखिए खास कारण ये भी है कि कहीं न कहीं मेरा जो बिज़नेस है, जो हमारे मतलब मैं कहूँगा जो हमारा मेन काम है, उसमें कहीं न कहीं जो है एक तो निरंतरता की आवश्यकता होती है, दूसरा एक अच्छी डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे अंदर पहले कमी थी कि गुस्सा ना करे वो। तो ये तीनों चीज़ें जब से मैं कहूँगा मेरे जीवन में शामिल हुई है कि ज़्यादा गुस्सा ना करना, एक मतलब शांति के व्यवहार से रहना, धैर्य रखना और निरंतरता से काम करना। तो कहीं न कहीं देखिए काफ़ी ज़्यादा फायदा मुझे मिला है, मेरे जो बिज़नेस में भी मुझे फायदा मिला है और कहीं न कहीं जो रिश्ते मैंने गुस्से के कारण मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी दरार भी पड़ गई थी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे राहत मिली है अपने रिश्तों को वापस इकट्ठा करने में। जी।
हाँ जी। हाँ, सही रहता है। अच्छी बात है। ओह, हुँ। क्या बा हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी, ये तो होता ही है। हाँ, हाँ। अच्छी बात है। काफ़ी हो गया। <chuckles> चलिए, अच्छी बात है। हाँ, ये तो चलिए काफ़ी अच्छे-अच्छे उदाहरण आपने बता दिए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। पर चलिए अंत में मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप बस मैं यही जानना चाह रहा था अब अंत में कि, कि ऐसा हुआ है कि इन आदतों से आपका जो आत्म अनुशासन होता है या जो आत्मविश्वास होता है क्या आपका वो बढ़ा भी है या कुछ नुकसान या कुछ ऐसा ही हुआ या फायदा हुआ आपको आत्मविश्वास में?